Eu tenho aí lá meus sentimentos, tá. Mas eu sou, uma pessoa que eu não posso dizer que eu sou muito, econômica, não posso me dar esse adjetivo. Porém, possivelmente vem as pessoas, eu falo poupança maneira de dizer, tá, economia assim é melhor. E e aí eu fico pensando no que eu estou fazendo, na verdade o final de ano mexe com a gente, começa a refletir sobre tudo, né. E como é que eu consigo equilibrar ai
Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, só só um segundo, eh eh, que tipo de investimento você tem?
Claro. Aham.